بُصّي يعني إنتِ قلتِ أكتر وقتين ب ب بيمسّوا قلبي في التأمُّل بصراحة، يعني هُم الوقت بتاع الغروب والشروق، آمم باحبهم جدًا، جدًا لإن أنا باحس كده ب ب بأحاسيس كتير، ودماغي دايمًا بتبقى بتفكّر برّه الصندوق زي ما بيقولوا، آآ بس طبعًا باحبهم أكتر في في أوقات السفر، يعني أنا بالنسبة لي باحب أوي السفر، وباحب الغروب في حتّة والشروق في حتّة، <laughs> يعني مش باحب الإتنين في نفْس المكان.
اهم. تمام. حلو أ واضح واضح إن أنتِ ليكِ أوي يعني في في موضوع التأمُّل دوَّة، ويمكن بقى لِك فترة بتحبي تتأمّلي، طب احكي لي كده شوية الأول خلّينا نمسك الغروب، لإن أنتِ اتكلّمتِ إن أنتِ بتحبيه في أماكن معيّنة، فاحكي لي شوية أنتِ بتحبي تشوفي الغروب فين؟ وتتأمّلي إمتى؟ وبتحسّي بإيه وأنتِ بتتفرّجي على الغروب؟
بُصّي باحب أوي الغروب في الساحل، <clears throat> الغروب في الساحل بجد ليه جمال، علشان الشمس لمّا بتيجي تغرب بتسقط جوّه البحر، ف فبيبقى المنظر بجد خلّاب مع اللون بقى الأورانج وساعات بيبقى كمان لونه أحمر كده في السما حواليها كلّه، فدي بصراحة حلوة أوي، يعني أنا باحب سينا جدًا، جدًا، بس سينا الشمس ما بتشرقش ما بتغربش في البحر نفْسه، بتخرج بتغرب عند الجبل، فما بيبقاش ليها المنظر البرّاق بتاع الساحل ده. بالضبط.
اشمعنى؟ آه. اهم. أيوه. مش نفْس المنظر، إمم، طب هو أصلًا موضوع ال التأمُّل في الغروب ابتدا معاكِ إمتى؟ يعني هل أنتِ بقى لِك فترة طويلة بتعملي كده و واشمعنى ابتديتِ موضوع التأمُّل في الغروب؟ هل بس من جمال المنظر؟